Ya, insanın olur ya, hani böyle unutamadığın bir iyilik ya da yardım anın var mı? Benimle paylaşır mısın?
E, tabii, eee, aslında beni yani bundan yıllar önce üniversitede okurken maddi açıdan çok zorlandığım bir dönemdi ayıptır söylemesi. Eee, evet, yani öğrencilik. Eee, aileden de destek alamadığım için böyle bir internetten falan burslara falan başvuruyordum. Eee, böyle aile içinde de biraz duyulmuş. Bir tane kuzenim, çok görüşmediğim bir kuzenim. Benden de yaşça büyük, amcam yaşında bu. Evet, yani amcam yaşında bir kuzenim. Eee, bir destek olmak istemiş. Bir şekilde aracıyla falan, eee, destek olacağını söyledi. Bak, o zaman Yok, çünkü ben, eee, farklı bir şehirde üniversite okudum. E, bizim aile de biraz büyük, eee, doğuluyuz biz s ve ailemiz çok kalabalık. T yani ta böyle çok sık görüşmediğim kuzenlerim falan var. Eee, b bir destek olmak istemiş.
He he. Oluyor. He he. He he. Çok görüşmediğin, evet. <chuckles> He he. Ne güzel! Şey, görüşmüyor muydunuz? He he. He he. Peki, nereden duymuş yani? Bir ihtiyaç olduğunu falan annen falan mı söylemiş ki acaba?
Evet, ben çünkü hatta annemle babama da söylemiştim yani, e bir şekilde ben kendi yolumu bulurum, işte t o sıra ı börekçi börekçide çalışıyorum, günlük şeylere gidiyorum, işte organizasyonların, eee, işlerine falan gidiyorum, ajansların etkinliklerine falan, konserlere, o tarz yerlerde çalışıyorum. Eee
He he. Taşı ekmeğin z ekmeğini taştan çıkarmaya çalışıyorsun yani, maşallah.
Evet, yani kendi başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. Eee, bir şekilde duyulmuş. Annem ya da babam, hatırlamıyorum o zamanlar, çok da önemi yok aslında ama, eee, bir şekilde söylemişler ki ben kaç kere uyarmama rağmen bak ben kendi paramı zaten kazanıyorum E tabii. E tabii ki onlar da çocuklarının sonuçta iyiliğini istiyor, eee, bir şekilde. Ya, sonra işte, eee, bana mesaj attı. Ben ya, şunu da söyleyeyim, o kadar ta şey yapmıyorum ki. Eee, numarası bile kayıtlı değil kuzenimin yani. Evet, verdi ismini işte i "Bundan sonra bir şeye ihtiyaç olursa bana söylersin," dedi. Bahsettiğim sene 2015
He he. He he. Abi işte, anne baba yüreği ya, bazen dinlemiyorlar yani. Sonra? Yok canım, aynen.